It mmm, mungkin ud ya kalau yang dimarahin itu pak eee, masuk SMA ya, kelas 9 SMP mungkin ke umur
Hmm, dan dan dari situ kamu
lima belas, enam belas.
dari situ kamu sadar untuk mengubah diri menjadi sepenuhnya perempuan? Apa kamu masih kayak ngeraba-raba dulu gitu, "Jadi perempuan gimana sih?" Gitu?
I iya pastinya ngeraba-raba dulu, Kak, aku kayak bingung, gimana ya jadi cewek seutuhnya. <chuckles>
Tapi kan kakak kamu cewek, Kak?
Iya, kakak aku cewek. Walaupun kakak aku cewek tapi kayak aku nggak melihat <laughs>
Nah, itu kamu kok bisa ngeraba-raba kan kamu udah punya contohnya?
Ya ya namanya juga informasi yang aku dapat sama yang aku lihat kan, mmm, belum tentu aku bener-bener pahami, Kak.
Hmm, iya sih. Dan dan itu bisa dibilang kamu saat itu benar-benar kayak, "Ah, udah deh, kayaknya kalau di omongin orang terus malu." Jadi pada saat itu kamu benar-benar berubah tuh, total tuh?
Eee, ek aaa, kalau dibilang total sih enggak. Perlahan sih, Kak, eee, mulai merawat, eee, wajah, skincare-an dulu.
Emang dulunya kucel ya, Kak? Kayak gak pernah banget, eee, pakai
Kucel banget, aduh dekil, ih, diinget-inget. <laughs>
Oke oke.
Ah, menge menyeramkan.
Berarti dulu itu berarti temennya semuanya laki-laki dong banyaknya ya? Yang perempuan sedikit, gitu?
Bener, Kak, bener, aku punya temen tuh cowok semua rata-rata, selama aku SD sampai SMP. Waktu SMA doang aku punya se eee, temen-temen cewek, yang bener-bener pure cewek ya. <chuckles>